जी, जी। मैं आपको अ, बताना चाहती हूँ कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ अ, क्योंकि मेरे ऊपर अ, काम की ज़िम्मेदारियाँ इतनी हो चुकी हैं कि मैं हर समय अपने आप को थका-थका महसूस करती हूँ। अ, म मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अ, घर पे भी काम करती हूँ, और घर से भी काम करती हूँ यानी कि मेरा घर की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं जैसे मेरे बच्चे का बच्चों के काम, मेरे पति के काम, मेरे घर के काम। और कहीं न कहीं अ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ जिसमें मुझे बहुत लंबा समय लग जाता है मेरे अ, जो मुझे कंपनी की तरफ से जो मुझे काम मिलता है। तो उस काम को करते-करते मुझे 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो मैं अपने आप को बुरी तरह से थका हुआ महसूस करती हूँ। तो थका हुआ महसूस करती हूँ साथ ही फ़िर मेरा कुछ भी और भी काम करने का मन नहीं करता है। मतलब मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि अ, बस मैं अब और कुछ ना करूँ सब कुछ छोड़ दूँ। अ, कई बार तो मेरा बिल्कुल मुझे रोने जैसी स्थिति आ जाती है कि मुझे काम करना भी है, काम नहीं भी करना है क्योंकि आपको पता है कि 1 औरत होने के नाते मेरी कितनी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। तो मैं उनको चाहकर भी छोड़ नहीं पाती हूँ। तो इन रात को इन सारे कामों को देखते हुए मेरी सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते-निभाते मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ कि मुझे नींद तक नहीं आती है, मैं अच्छे से सो नहीं पाती हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे अ, समझ आए कि मैं ये मुझे बस थकान है या फ़िर मैं बर्नआउट से अ ओ, को झेल रही हूँ। जी।
जी। जी, जी। बिल्कुल मैं आपकी समस्या बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। अक्सर, जब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ अधिक होता है, तो हम ऐसी स्थितियों से जूझते हैं। अ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें आपकी सहायता कर सकूँ, लेकिन इससे पहले मुझे आपके बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए होगी। मुझे आप बताइए कि जैसा आपने बताया कि अ, आप इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं क्योंकि आप पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है, तो ये समस्या कब से हो रही है? आप थोड़ी इस बारे में मुझे बताएँ। क्या ये हमेशा से ये परेशानी आपके साथ थी? या ऐसा कोई ख़ास परिवर्तन आपकी जीवनशैली में हुआ, जिससे आपको लगता है कि ये परेशानी बढ़ गई है? थोड़ा इस बारे में बताएँ।
जी। जी, जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अ, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। अ, मुझे इस काम को करते हुए पहले तो सब ठीक था, जैसे कि एक हाउस हाउस वाइफ़ ब गृहिणी होती है। जो घर के सारे काम करती है। वहाँ पे तो मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई। अ, क्योंकि जब आप सिर्फ़ घर से काम करते हैं, घर का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे दिन भर में आपको अपने लिए समय मिल जाता है। है ना? लेकिन मुझे
जी। बिल्कुल।
2 साल हो गए हैं, मैं वर्क वर्क फ़्रॉम होम करती हूँ। मुझे 2 साल से अ, ये कह लीजिए कि 2 साल से ही परेशानी हो रही है। लेकिन पहले इतना महसूस नहीं होता था। अब पता नहीं अब अ, या तो फिर मेरे काम का बोझ मुझ पर ज़्यादा है, कार्यभार बहुत ज़्यादा है या फिर ये कह लीजिए कि, मेरी जो दिनचर्या है वो कहीं न कहीं अस्त-व्यस्त हो चुकी है। तो, मुझे ये यही मैं अपनी ये नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती। मैं अपनी दिनचर्या को पूरा अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ कि, ताकि मैं सारे काम समय से अ, ख़त्म कर सकूँ। लेकिन अ, मैं मेरे चाहने पर भी मैं, वो जो, मैं चाहती हूँ कि हाँ मेरी दिनचर्या सही हो, मैं सही से काम कर पाऊँ, दिन-भर में मैं अपना काम कर लूँ, रात को मैं अपने आराम से सो सकूँ। लेकिन मैं ये सब नहीं कर पा रही हूँ। शायद इसलिए मैं ये ये परेशान हूँ। जी।
जी। जी, जी, जी वाक़ई आपकी परेशानी तो बड़ी है और ऐसी स्थितियों में परेशान होना आपका बहुत स्वाभाविक भी है मैं आपकी समस्या ठीक तरह से समझ पा रहा हूँ। लेकिन जैसा आपने बताया कि आपकी दिनचर्या काफ़ी व्यस्त है और आप पर कहीं ज़ि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो इस बारे में मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहूँगा। आप अपनी दिनचर्या के बारे में और जो ज़िम्मेदारियाँ, जो व्यस्तताएँ हैं आपकी उस बारे में भी थोड़ा खुलकर बताएँ? जी।
जी, जी आपने बहुत सही बात पूछी है। देखिए हाँ, अ, मैं जैसे कि सुबह उठती हूँ आपको पता है कि सुबह एक औरत के पास कितने काम होते हैं। है ना? अ, सुबह उठना अ, पहले तो घर के काम निपटाने, नाश्ता-पानी, सफाई, कपड़े। ये सारे काम करते-करते मेरा काफ़ी ड दिन निकल जाता है। उसके बाद हमारे घर में आ मेहमानों का आना-जाना क्योंकि अ, मेरे घर का जो अ, रूटीन है या फ़िर दिनचर्या है ये कह सकते हैं कि हर दिन कोई न कोई नया आया ही रहता है क्योंकि मेरे जो पति हैं उनका काम ऐसा है। <sniffs> और दूसरा फ़िर उसके बाद मेरे जो मेरा खुद का काम है जिसे जो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ वहाँ पे भी मुझे समय देना पड़ता है क्योंकि मेरी जो कंपनी है मुझे बो उन्होंने मुझे बहुत लंबा टारगेट दिया होता है जो मुझे 24 घंटे के अंदर-अंदर पूरा करना होता है। तो इन सारे कामों को देखते हुए अ, ये कह लीजिए कि मैं कहीं पे भी संतुलन नहीं बना पा रही हूँ और ये मतलब मुझे कहीं कई-कई बार ऐसा भी लगता है <sniffs> कि मैं ये जो अ, म मुझे लक आराम भी चाहिए मैं भी इंसान हूँ है ना? तो मतलब मुझे क्यों इतना मेरे ऊपर जो दबाव है म ये कह सकते हैं कि काम का बोझ है। तो अ, हाँ मैं यही कहूँगी कि हाँ मैं अ, समझ नहीं पाती हूँ कि ये सब कैसे ठीक होगा या कब ठीक होगा? जी।
बिल्कुल। जी। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी दुविधा को। कई बार ऐसी स्थितियों से जब हम गुजरते हैं, तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि इससे आपक आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, आप मानसिक रूप से भी कहीं बहुत ज़्यादा तनाव में रहती हैं, तो क्या इसका असर आपके बाकी काम काज पर, आपके घर के कामों पर या जो आप काम करती हैं, उस पर, क्या आपके रिश्तों पर भी पड़ रहे हैं और आप मतलब इस बीच में ऐसा है ऐसा तो नहीं है कि आपके सोने-जागने की दिनचर्या भी प्रभावित हो? थोड़ी इस बारे में मुझे बता दीजिए। जी।
हुँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आप मैं ज़रूर बताऊँगी। आपने बहुत अच्छी बात बोली है। देखिए, हाँ, दिनचर्या तो प्रभावित हुई है। अ, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे अ, इतना लंबा टारगेट मिलता है, जो मुझे पूरा करना ही करना है। है ना? मेरे मन में ये होता है कि लेखिए देखिए, लोग काम के लिए तरस रहे हैं। लोगों के पास काम नहीं है, है ना? अगर मुझे घर बैठे काम मिला है, तो मैं उसको क्यों ना ख़त्म करूँ, है ना? और एक आपका, जो मुझे लगता है कि कर्तव्य भी है, अगर आपको काम मिला है, आपको काम करके देना भी चाहिए। है ना?
जी। बिल्कुल।
तो मेरी तो यही सोच है, मैं पूरे आत्मसमर्पण के साथ ये काम करती हूँ और हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं घर का काम नहीं करती हूँ, मैं वहाँ पे भी बहुत अपनी तरफ़ से पूरा देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ह जैसे कि मैंने बोला, मैं इंसान हूँ। अगर मैं 8 से 10 घंटे यहाँ पे बैठी हूँ, काम कर रही हूँ अ, मेरी मुझे मेरा अ, स्वास्थ्य भी देखना है। अ, मुझे घर की भी इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, इस ढंग में कई बार क्या होता है कि मैं यहाँ पर भी गलतियाँ कर जाती हूँ, कभी वहाँ पे भी गलतियाँ कर जाती हूँ, कभी मेरा किचन में कोई नुकसान हो जाता है अ, कभी मेरा कोई काम रह जाता है, जो मैं टाल देती हूँ कि चलो, कल कर लेंगे और जैसा कि आपने कहा, रिश्तों पे प्रभाव। देखिए, एक ना हमारे परिवार में, हमारे इंडिया में जो भारतीय लोगों के घर होते हैं, वहाँ पे एक अ, आप चाहे जितना मर्ज़ी आप अपने बाहर के काम कर लीजिए, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, वर्क फ्रॉम ऑफ़िस कर लीजिए, लेकिन हर इंसान को उसके जो घर के काम हैं, वहाँ पे आ उनको पूरा पूरा काम चाहिए कि हाँ, ये तो होना ही होना चाहिए। वहाँ पे कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं करता। है ना? तो बस यही है कि वहाँ पे भी मुझसे थोड़ा कुछ न कुछ रह जाता है, जिससे मुझे सुनना भी पड़ता है, कई बार गुस्सा भी झेलना पड़ता है और अब बात आई, आपने पूछा था नींद की, है ना?
जी। जी। बिल्कुल।
तो हाँ, नींद तो मेरी बहुत ज़्यादा अ, प्रभावित हुई है, मैं सो ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे काम करते-करते कई बार रात के 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं। तो फ़िर मुझे सुबह की ज़िम्मेदारियाँ भी देखनी है अपने घर के प्रति। तो मुझे अगर मैं 4 बजे सोती हूँ, तो मुझे साढ़े 7 बजे तक उठना ही उठना है ताकि मैं अपने घर के काम कर सकूँ। तो बस ये जो सारी परिस्थिति है मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे अब जाके मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और मैं तनाव में भी रहने लगी हूँ। जी।
जी। जी। जी, जी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी स्थिति हम सुझावों की तरफ़ ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन मेरा 1 अंतिम प्रश्न है। क्या आपने अपनी समस्या के बारे में अपने घरवालों से या अपने काम, अपने कार्यस्थल पर जो आपके अ आपके सहकर्मी या आपके जो सीनियर हैं। आपने उनसे बात की है अपनी समस्या के बारे में और उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? इसके बारे में बताएँ।
जी। जी, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। हाँ, देखिए मेरे घर वाले तो मुझे देखते ही हैं, है ना? कि अ, वो ये मैं ये नहीं कह रही कि वो मेरे साथ नहीं देते, वो भी बहुत साथ देते हैं मेरे हेल्प म मेरी मदद करते हैं काम में। लेकिन फ़िर भी जो काम मेरा है वो मेरा ही होता है। है ना? और हाँ, मैं सहकर्मी तो देखिए अगर मैं वर्क फ़्रॉम-होम करती हूँ, सहकर्मी से मैं बात कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते। है ना? मेरे लिए वो तो जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो मेरा काम है वो मुझे ही करना है, उसमें मुझे ही सब कुछ देखना है। जी।
जी। बिल् जी, जी बिल्कुल मैं आपकी समस्या ठीक तरह से समझ पा रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ अच्छी सलाह दे सकूँ। जैसा आपने बताया मुझे आपकी बातों से साफ़ समझ में आ रहा है, कि आपकी जो दिनचर्या है वो काफ़ी व्यस्त है और आप पर बहुत-सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो ऐसी स्थिति में इस तरह से तनाव महसूस करना या दूसरे शब्दों में कहें तो बर्नआउट फ़ील करना ये बहुत स्वाभाविक है। तो, इस स्थिति में मुझे लगता है कि अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाह रही हैं कि, तनाव है या बर्नआउट तो मुझे लगता है कि ये आप ख़ुद तय करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे आपने कहा कि आप पिछले साल कुछ 1 साल से आप इस समस्या से ज़्यादा परेशान हो, इसके पीछे का आपने कारण बताया कि आप पर काम का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया है। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपको ज़रूरत है, कि आप उन प्राथमिकताओं को तय करें अपने जीवन में। जैसे आपके घर के काम हैं, आपके ऑफ़िस, आपके कार्यालय के काम हैं जो आप घर से करती हैं। उसके बाद आपके परिवार और आपके संबंधों के प्रति आपकी ज़िम्मेदारियाँ होंगी। इन चीज़ों के साथ, कुछ ज़िम्मेदारियाँ आपकी ख़ुद के प्रति भी हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर इस बात की स्पष्टता रखें कि, ये चारों चीज़ें आपके जीवन में महत्व रखती हैं और सबका अपना-अपना स्थान है। किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा वरीयता देने के कारण, दूसरी को बहुत नुकसान हो आप इस चीज़ से बचें। ये बर्नआउट होना अक्सर कहीं न कहीं, आत्म-देखभाल की कमी के कारण होता है, जब हम ख़ुद को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। तो आप ये जो प्राथमिकताएँ हैं इसे स्पष्ट रूप से अपने जीवन में तय करें और मैं ये भी कहना चाहूँगा, चूँकि आप पर व ज़िम्मेदारियाँ इतनी अच्छी हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आप बाहर का काम भी करती हैं, लेकिन इस बीच में आपको ज़रूरत है कि आप ख़ुद भी थोड़ा आराम करें। इसके लिए आप ये कर सकती हैं, कि अपनी समय सारिणी पहले तय कर लें और उतना ही काम लें जितना आपको लगता है कि आप आसानी से बिना अपने आप को मानसिक तनाव दिए हुए अ आप कर सकती हैं, आप उतना ही काम लें। और ज़रूरत हो तो आप अपने लिए अपने ऑफ़िस के काम के लिए कोई टीम रख सकती हैं और घर के काम के लिए आप किसी हाउस हेल्प की मदद ले सकती हैं। कई बार काम बाँटने से आपको आसानी हो जाएगी, आपको ये श थोड़े समय के लिए ख़र्चीला विकल्प लग सकता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि अगर आप इससे आपके बाकी काम भी प्रभावित होते हैं तो, मुझे लगता है अगर आप किसी की मदद लेंगी तो आपकी जो दक्षता है उसमें सुधार होगा और इससे आप बाकी जो भी काम आप करेंगी, वो बहुत अच्छे से कर पाएँगी तो दीर्घकालिक दृष्टि से आपको इससे फ़ायदा ही होगा। इसके अलावा मुझे ये लगता है आपको अपने घरवालों से इस बारे में और जो आपके ऑफ़िस के लोग हैं उनसे ख़ुलकर अपनी समस्या के बारे में बात करना होगा कि आप क ये तनाव क्यों महसूस हो रहा है और आप उनसे सहयोग की माँग भी कर सकती हैं। कई बार उन्हें पता नहीं चलता और हम अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं। तो अगर आप उनसे सहयोग की स्पष्टता से माँग करें और भावनात्मक रूप से अपनी समस्या को बताएँ, तो मुझे लगता है आपको सहयोग ज़रूर मिलेगा और कहीं न कहीं आपको आराम का पर्याप्त वक़्त निकालना चाहिए। मैं, आपको सलाह दूँगा कि आप अपनी रुचियों के लिए और अपने दिनचर्या में व्यायाम जोड़ने के बारे में ज़रूर सोचें, जो भी आपकी रुचि हो आप ज़रूर कोशिश करें कि उसके लिए भी थोड़ा समय निकालें, तो मेरी तो यही सलाह है अगर आप इसे अपनाएँगी, तो जो बर्नआउट की स्थिति बन रही है उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। जी।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
जी, जी मुझे अ, मुझे आपकी बात सुन के काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही, पा रही हूँ और मैं हाँ आपने जो मुझे सुझाव दिए मैं उसको ज़रूर अमल करूँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद।
जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।